أيوه باعمِل كده فعلًا، المتوسط اللي باعمله يعني إن أنا باخد باخد جنب كده شوية، وباحاول أحط كده يعني باصلّي باصلّي مرة و2 و3 ولو في أي صلوات عليّا متأخرة باصليها على طول، باحاول آخد يومين، 3 كده شِبه قريب جدًا من ربنا، و وبادعو في دعائي دايمًا إن ربنا يعدّي الفترة دي على خير، وإن ربنا يفك الضغوطات دي على خير. ودايمًا بافتكر دعاء في الوقت اللي اللي زي ده بجد بافتكر دعاء سيدنا عمر آآ كان دايمًا بيقول "اللهم لا تخفف عنّي، ولكن قوي ظهري." يعني إن ربنا يقوي ظهرك إنك تقدر تشيل، لإن كده كده ال الحِمل خف ما خفش أنت محتاج إنك تصبر. آآ، وفي نفس الوقت ب ب ب باسكت كده شوية، ما باتكلمش كتير مع الناس، باكون هادي الطبع في الوقت اللي زي ده علشان لو في الوقت اللي زي ده ما كنتش هادي الطبع، وحد ضايقني كن ب ممكن انفجر بسرعة، آآ، وأنا في مش العادي بتاعي إني انفجر أو إن أنا أخرج عن شعوري، إنما عش عشان كده باكون هادي خالص، علشان ما ما حدش يوصلني للدرجة دي، لإن لمّا بأكون مضغوط جدًا، ومضغوط جدًا واللي جنبي ما خدش باله وضايقني، ممكن انفجر و ع نادرًا ما أوصل لكده، أو قلّما ما أوصل لكده، لكن الحمد لله، م م مش باوصل لكده إلّا كل فين وفين يعني. إمم.
إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. طَب خليني طَب خليني أسألك يعني أنت واضح من كلامك كده إن أنت بال فعلًا بتحاول على قد ما تقدر إن أنت ت أغلب الوقت تبقى هادي أوي يعني ما تنفجرش في حد، أو ما تتعصبش على حد وكده، فهل في مواقِف بقى زي ما بتقُول كده ب يعني نادرًا لمّا بتحصل، أو مثلًا قبل ما تفهم أو توصل للنضج اللي يخليك فعلًا تبقى عارف بتهاجم إمتى أو تهدا إمتى والكلام ده كله، هل حصل موقِف فعلًا أنت بقى كنت عصبي مثلًا وقتها، حسيت إن أنت غلطت مثلًا إن أنت اتعصبت، أو انفجرت في اللي قدّامك كده؟
أيوه كان بي ك في الفترة دي أساسًا كان في بعض ما كان عليّا بعض الضغوطات الأسرية أو العائلية، و وفحصل موقِف كده بيني وبين أسرتي، ولقيت نفسي انفجرت بطريقة أنا ما كنتش متخيلها، و آه لأ انفجرت في اللي انفجرت فيه بقى أنتِ <giggles> ملخّص الموضوع طبعًا آآ علشان تبقى عارفة إن ال إن كان في نقاش بيني وبين مراتي، ولقيت نفسي انفجرت فيها آآ وهي ما لهاش ذنب، أو هي حتى لو هي لو مله
إمم. آه، انفجرت في مين؟ آه. <giggles> آه. آه، دايمًا بتيجوا على الجزء الضعيف في الموضوع، يعني سايبين السبب الأساسي بتاع المشكلة، وهتنفجر في مراتك اللي ما لهاش دعوة بالحوار أصلًا.
ما أنتِ لو سِبتيني كملت كلام هتعرفي إن هي ليها ذنب بس بقى <laughs> هي هي ليها ذنب ل يعني هي ما هي ما قدرتش الضغط اللي أنا فيه، فأنا قصادي أنا كده الض انفجرت <tsk> إنما لو هي كانت <tsk>
احكِ لي. يعني أنت برضه أ أ جاي عليها عشان ما قدّرتش الضغط، لكن سايب الناس اللي ضغطوك.
والله إحنا أنا مهما عملت أنا مهما عملت م آآ، ما حدش هيرضى، فخلاص <giggles> فخلينا متفقين إن أي انفجار بيحصل لازم نتحكم فيه، <laughs> على <chuckles> علشان آآ، رضا الناس غاية لا تُدرك. <chuckles>
<giggles> <chuckles> أكيد. طَب ساعتها اتعلمت إيه؟ لمّا انفجرت، يعني أنت بتقول إن أنت ساعتها ما ما عرفتش تهدّي نفسك مثلًا وكده، والنقاش احتد ما بينكم. اتعلمت إيه بقى بعدها، يعني الموضوع أثّر معاك إزاي؟ أو وصلت لإيه بعدها؟
<chuckles>